Yani, şöyle, kendimi, eee, ifade etme biçimim belki, eee, yani, resim türü olarak hep sürrealist çalışıyordum. Eee, bazı, bazen, böyle, değiştirdiğim, eee, durumlar oldu ama çok fazla değiştiğini sanmıyorum kendimi ifade etme biçiminin. Ama, eee, b be belki de yaratıcılık çok etkilendi, yaratıcılığım çok etkilendi farklı yerleri gezmenin. Eee, bu yüzden, eee, resmin
Hı hı. Anladım. Hı hı. A! Daha da çok arttı, değil mi? Hani, o an öyle. Hımm.
Evet, evet, yani, ben öyle düşünüyorum. Eee, ama çizgilerime de bir şekilde yansımış bu, eee, bu durum. Kendimi değerlendirdiğimde bunu söyleyebilirim.
Evet. <giggles> Evet. Çizgilerine yansıdığından bahsettin. Bir de merak ettiğim, eee, şey var resim eee, den ziyade. Eee, müziği bıraktım dediğin bir, aaa, yerin vardı hayatında, eee, resme yöneldin falan ama benim orada, ııı, ilgilendiğim kısım, neden müziği bıraktın, yani, orada, eee, ne yatıyordu senin içinde bırakmak istedin?
Evet. Hı hı. Evet. Yani, şöyle, o zamanlar, işte, benim zamanımda seviye belirleme sınavları vardı, eee, bir güzel liseye geçmek için.
Hı hı. Anladım.
Çünkü konservatuvara gitmek ve sürekli, işte, eee, işte, Denizliliyim ben. Eee, Denizli'yi temsil ediyordum açıkçası birçok, ımm, şehirlerde koro olarak temsil ediyorduk, işte, keman çalıyordum.
Hı hı. Imm. Güzelmiş. Hı hı. Nasıl bir duyguydu senin için? <chuckles>
Eee, yani şu an olsam yapamam galiba. Eee, çünkü, eee, küçük smokinleri giyiyorduk, böyle kemanlar çalıyorduk, bir sürü şarkı söylüyorduk. Yani, bilmiyorum çok, eee, birçok şehri, eee, gezme fırsatım oldu Türkiye'de. Eee, bana kattığı en büyük artılardan birisidir. Emm, bu yüzden
A, neden? <chuckles> Hımm. Evet. Şu an olsa neden yapamazsın, onu da merak ettim açıkçası. <giggles>
Yani, o kadar kalabalıkların önünde, emm, aslında, eee, heyecan güzel oluyor belli bir, iii, noktada çünkü yaşadığımı hissediyordum ama küçüktüm belki de, hani, anlamıyordum da heyecanı, bilmiyorum. <chuckles> Sonrasında bıraktım. Eee, neden dersen, eee, işte, söylemiştim zaten, sormuştun. İş sınavlar eee, dan dolayı eğitime daha fazla önem verdim. Ailem birazcık şey yaptı. Ondan sonra zaten bir daha gerisi gelmedi.
Hıı. <giggles> Evet. A! Hı hı. <giggles> Hımm. Anladım. Anladım. Peki, bir soru daha sormak istiyorum bununla ilgili. <smacks lips> Eee, senin için, eee, resim ve müzik arasında, emm, kendine iyi gelme açısından söylüyorum ya da duygusal olarak da aynı şekilde, eee, nasıl bir, iii, tarafı var? Yani, ya, miz müzik benim için şöyledir ama resimde şöyle dediğin bir taraf var mı ikisi arasın
Tabii. Eee Emm, müzik evrensel, kendim evrensel olarak düşünüyorum. Çünkü şu an, emm, yani, her zaman, eee, şarkı dinlemeden bir yere gitmiyorum.
Hı hı.